Eee, ben şu gün bile böyle hissediyorum, bazı şeyler değişiyor ve biraz ürküyorum yani ne yalan söyleyeyim.
Ne hangi konuda ürküyorsun mesela? Eee, var mı böyle kendinde gördüğün böyle deneyimler veya tecrübelerin
Aslına bakarsan şey muhabbeti var ya yapay zekâ ya da reklamlar hani dinlediğimiz şeyi bile karşımıza çıkartıyor diye. Pardon, duy eee, düşündüğümüz şeyi bile karşıma çıkartıyor diye. Geçen gün ben böyle bir şeyler düşünüyordum. Eee, hiç erkek arkadaşımla paylaşmadım. Paylaşmayı da düşünmediğim böyle abuk subuk hani böyle arada gelir gider ya insanların zihnine. Eee, özel. <laughs> Abuk subuk bir düşünce yani böyle. Eee, kendi kendime erkek arkadaşıma sinirleniyorum, böyle, içimi falan dolduruyorum. Hiçbir şey de paylaşmadım. Eee, ve böyle biraz da aynı odada durmamaya özen gösteriyorum ki sinirim artsın da ona böyle çatayım falan diye ve ona gelen reklamlar böyle sevgilinin gönlünü almak amaçlı, çiçek almak amaçlı böyle reklamlar onun karşısına çıkmış. Ben sinirleniyorum, benim telefonumda değil, onun telefonunda.
şu anda? Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Nedir o? Peki. Ha. Tamam, tamam. Hı hı. I hı. Evet. Hı hı. A, çok ilginç. Yani <chuckles> Anladım ama aslında biraz da algoritmaların, eee, işte, zihnimizi okuması vs. birazcık, ııı, seni ürküten bir şey anladığım kadarıyla. Peki, eee, günlük hayatımızda en çok hangi şeylerin değişeceğini düşünüyorsun mesela varsa, eee, günlük rutininden, eee, veya aktivitelerinden, böyle, somut örnekler verebilir misin ya gelecekte yapay zekâ eee, ının d hayatımızı şekillendirmesi konusunda?
Hı hı. Çok. Hı hı. E, tabii, mesela ben, eee, şeye iletişimlerin dik